¿Me podrías contar cómo manejas cuando alguien te interrumpe constantemente en alguna plática que tiene su conversación?
Am, pues, es muy complicado porque yo suelo ser una persona, por así decirlo, amable o muy tolerante. Eh, recuerdo que yo tuve un compañero en la preparatoria, era una persona muy déspota, y muy metiche en cuanto a las conversaciones, así que sacaba mucho de quicio, pero creo que en general lo que yo solía hacer era como, ah, levantar un poco la voz
Ujú. Sí. Ujú. Claro.
o bien, sutilmente dar a entender que no quiero que me interrumpa. Eso muchas veces cuando dejas en claro que te está interrumpiendo, a veces las personas suelen como sentir vergüenza. Entonces, eh, guardan silencio en el momento.
Claro. Ujú, okey, muy bien. Ahora sí que eso es entendible, y hay que hacer algo en ese en ese momento. Eh, aparte y este bueno, más bien este problema en el que te interrumpen, ¿suele pasarte seguido, o no es tan recurrente?
No, no es tan recurrente, pero como dije, en la preparatoria, por desgracia, sí me ocurrió bastante. Supongo que es porque es una etapa, pues, muy efusiva para las personas donde están explorando muchas cosas y todo, y quieren sentir que tienen, pues, validar su opinión y sentir, ah, que sus opiniones son importantes y eso es válido. Ah, el problema es cómo lo lo manejan, que muchas veces interrumpen, ah, se en este caso hay veces que siento que las personas que interrumpen suelen sentir como cierta superioridad, o sentir que su opinión es más importante que uno, y creo que hay que hacerle saber que no lo es, que todos tenemos la opinión, eh, completamente, que todo i igual de importantes, si es uno u otro, otra persona. Eh, y en ese caso también es una buena opción usar el sarcasmo, si es que puedes encontrar algo en la conversación, en lo que puedas burlarte, como digo, sutilmente. Yo siempre hago las cosas de forma sutil, am
<chuckles> Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Sí.
Entonces, como lo lo que vas a hacer será provocar esta cierta vergüenza, em, y entonces ellos van a a a callarse, o a cortar el tema rápidamente. Y entonces poder abrir paso a que alguien más pueda seguir la conversación.
Ujú Muy bien, ahora, acabas de comentar que es lo haces de una manera sutil, ¿no?, que ahí por ahí, para que no suene tan agresivo, eh, ¿tienes alguna frase que puedas, eh, mm, comentarme ahora de la que ocupas para hacer este tipo de interrupciones?
Mm. Justo cuando cuando ellos están hablando, y llega una parte, la que yo estoy seguro que puedo expandir muy bien, eh, entonces lo que yo hago a veces es
Ujú. Ujú
hacer a lo mismo que ellas hacen, los interrumpo y agrego más temas. Ah, y me aseguro de que no sean capaces de seguirme el ritmo. Como una vez que interrumpo estoy hablando constantemente, o bien, hay otras formas que son un poco menos, eh, agresivas, eh, como alzar un poco la voz, cuando siento que van a interrumpirme, lo que hago es, reafirmo lo que voy a hacer, eh, por ejemplo, a veces van a interrumpir cuando sientes que, me estás haciendo una pausa. Entonces, lo que yo hago es, alzo la voz, eh, y o hago énfasis, como lo que voy a decir es muy importante, o o o estas cosas, porque entonces, esta persona ya no me va a a interrumpir, porque lo que voy a decir lo he dejado en claro que es importante.
Ujú Sí. Ujú Mm. Sí. Ujú Sí. Claro. Ujú. Claro, okey, aho ahora, eh, ¿tú alguna vez has interrumpido a alguien en una conversación?
No, jamás. Las únicas veces en las que he interrumpido es, en ocasiones, cuando las personas están siendo groseras, o o están dando opiniones sin fundamentos, o desinformando, como como provocando, o o em, promocionando, no no sé cómo cómo describirlo, que las personas, eh, hagan, tengan opiniones dañinas o
Sí, sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí.
o comportamientos que sean desagradables o dañinos. En general, me considero una persona como que amable y respetuosa, así que yo no suelo, am, interrumpir.
Ujú. Muy bien. Eso es eso está muy bien. Ahora, e en lo que te dedicas actualmente, ¿has has tenido algún escenario similar? Lo puede ser con en el trabajo, eh, con la familia, incluso puede puede llegar a pasar, ¿no?, entonces, ¿actualmente has tenido alguna, eh un un problema de esto de que te interrumpan?
Muchas veces en en familia, recuerdo que cuando mis padres estaban pasando por problemas maritales, yo tenía que hacer de mediador en muchas ocasiones a ciertas tipos de problemáticas que se presentaban, eh, y que me afectaban, y al resto de mi familia. Entonces, ah, las discusiones tienden de este sentido y estilo, tienden a escalar de formas muy desagradables.
Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Claro.
Entonces, yo tenía que, eh, guardar la calma, conservar la calma y mantener mi postura. Entonces, al hacer eso, muchas veces fui interrumpido de formas bruscas, con gritos, am, pero yo siempre conservé la calma en todo momento, creo que eso es algo muy importante.
Claro, muy bien. Eh, y con algún jefe o algún, este, líder, eh, ¿no has tenido algún una plática o un problema de este tipo?
Mm, sí, los he tenido cuando estoy en la cuando estoy en la escuela, una vez en la preparatoria. Yo tenía un profesor que me subestimaba demasiado, y solía atacarme constantemente, hacer comparaciones, y cuando yo buscaba defenderme me interrumpía de formas bruscas, y con motivos evidentes pa de hacerme sentir mal. Ah, yo, siendo muy joven, respondía de formas groseras, en este caso, ah, como interrumpiéndolo también, levantando la voz, mm, actuando como con una especie de rabieta, como era muy joven, pero ahora ahora que han pasado los años veo que en realidad lo que debía hacer era simplemente conservar la calma, y hacerle saber que no me afectaba su prepotencia, ni el hecho de que me subestimara.
Ujú. Okey. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Okey, muy bien. Ahora ha hablando de esto, ¿no?, este, ¿has, este, tenido este problema o o este problema de interrupciones con una persona cercana a ti, el cual les haya perjudicado en su relación? y ¿cómo se llevan?
Am, no, jamás, porque creo que yo me relaciono con personas que son muy semejantes a mí, o al menos que tienen, am, la misma moralidad que yo tengo, o similar. Entonces, am, yo no me suelo de desarrollarme con o desenrollarme con este tipo de gentes que suelen interrumpir mucho. Para mí, interrumpir mucho es una una señal de arrogancia, y la gente arrogante simplemente no me cae bien. Entonces, yo no tengo amigos que sean arrogantes, todos son personas humildes o respetuosas, así que no suelo tener, eh, esta clase de problemas con gente cercana a mí, siempre es con desconocidos.
Ujú. Claro. Ujú Sí. Ujú. Muy bien. Ahora, ¿qué recomendarías tú a una persona la cual, en este caso, le toca escuchar, eh, la conversación?, ¿no?, es el que escucha cuando alguien se está, eh, explicando o o cosas así, y y y de alguna manera siente la necesidad de interrumpir pero a la v a la vez siente que no es correcto. ¿Tú qué le recomendarías a una persona?, ¿qué hacer en un escenario así?
Ah, sí, esto me ha pasado en muchas ocasiones, eh, sé a lo que sé a lo que se refiere. Em, supongo que es cuando, no sé, una persona, por ejemplo, está pro presentando una problemática, uno quiere aconsejar, y tiene justo una respuesta al momento, pero la otra persona todavía continúa con el discurso. En este caso, no creo que sea, em em, pertinente interrumpir inmediatamente, sino hacer notas mentales, am, como hacer pautas, pequeñas pautas, guardar como con palabras claves, y esperar a que la otra persona termine de hablar. Entonces, ya que tengamos varios puntos de los que tenemos que tomar, hacer un recuento y empezar 1 por 1 a explicar nuestra postura sobre cada punto. En diciendo: "Oh, en cuanto a lo que dijiste sobre esto, mi opinión es tal, y sobre esta otra cosa, mi opinión es esta y so, y por último, esta última, eh esta última, cuestión, lo que yo te aconsejo es esto", y así, entonces evitamos estar interrumpiendo a cada rato, que se pierda la conversación, y dejamos que la otra persona termine de una forma educada.
Ujú. Sí. Ujú. Sí. Claro. Ujú. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Ujú. Muy bien. Ahora, ¿crees que este problema de que las personas interrumpen de una manera, pues, no correcta, eh, se tuvo que haber enseñado por medio de los padres de familia o es algo que se va aprendiendo, eh, mientras vas creciendo?
Es algo que se aprende mientras vas creciendo, y también es algo que se tiene que enseñar en la familia. De hecho, estoy seguro de que si una persona interrumpe demasiado, es probable que en su familia también la interrumpan demasiado, eh, es algo que tiene mucha correlación. Eh, yo pienso en particular que las personas son páginas en blanco. Entonces, todas las experiencias que están las que están atados y expuestos, em, van a, a hacer, mm, trazos, como si fueran trazos de pintura, un marco completamente vacío, que empieza a tener trazos de distintos colores, y cada color representa a las personas, las personas que dejan rasgos en uno en uno mismo.
Claro. Ujú. Sí. Ujú. Sí.
Y, precisamente, estos son conductas aprendidas. Si no es un tío, una tía, o un amigo, o tiene razón, es una conducta aprendida, heredada, o bien una consecuencia de un sentimiento, por ejemplo, la frustración de no ser escuchado, quizás algunos queremos ser escuchados, y entonces, lo que hacemos es levantar mucho la voz sin tomar en cuenta el respeto, o la educación por otras personas.
Okey. Sí. Claro. Muy bien, ahora, ¿me podrías comentar, cuáles crees que sean las consecuencias que va a enfrentar una persona que es así, que interrumpe, que que no deja hablar, o que está buscando constantemente, pues, eh, molestar en algunas conversaciones?, ¿cuáles crees que podrían ser esas consecuencias a la que una persona sí se va a enfrentar en su vida?
Bueno, pues, si las personas a las que se rodea no son tan tolerantes como otras, como tenemos distintos tipos de tolerancias, es probable que esta persona sea aislada de las conversaciones. O bien, incluso que reciba muchas reprimendas, en especial en zonas de trabajo. Eh, en zonas de trabajo, creo que, van a encontrarse con, eh, la dura realidad de que existen ciertos cargos, aunque las personas somos completamente iguales, en el término de del trabajo hay una jerarquía, y esas jerarquías deben respetarse. Entonces, probablemente se encuentre con una jerarquía más grande que él, y entonces él va a sentir la frustración de que no va a poder interrumpir, de lo contrario, eso le puede costar muy caro.
Ujú. Claro. Sí. Ujú. Claro. Okey. ¿Crees que este tipo de conductas, eh, tiendan a verse en personas que les cuesta, eh, formar amistades genuinas?
Sí, creo que, o bien, son personas a las que les cuesta mucho formar amistades, o bien, personas a las que ven a las amistades como una forma de validación para el ego. Em, como te digo, yo conocí a una persona que interrumpía demasiado, pero, em, esta persona tenía muchos amigos. Sin embargo, yo no creo que tuviera las habilidades sociales para hacer amigos, más creo que sus amigos eran amigos falsos. Eh, porque siento que simplemente se rodeaba de estos amigos solo para obtener la validación y sentirse bien consigo mismo, alimentar el ego.
Ujú. Claro. Ujú. Si. Ujú. Muy bien, claro. Y, por ejemplo, volviendo a con esta persona, eh, ¿cómo fue el comportamiento de esta persona después contigo? ¿Si s hubo un respeto marcado, o simplemente la persona prefirió evitar conversaciones contigo?
Evitaba, pero evitaba, eh, enfrentar conversaciones conmigo, am, o a veces, incluso, solía sentirse atacado, ah, sin necesidad de que yo realmente lanzara ataques personales o cosas por el estilo. Entonces, sí, si yo estaba en cierta conversación, no solía meterse hasta que yo me alejara de la de la misma.
<chuckles> Sí. Ujú. Muy bien. Y y por personalmente tú se r genera eh, ¿re generaste algún tipo de resentimiento hacia él o no fue nada?
Creo que sí, eh, probablemente por lo que ya había mencionado, muchas veces esto esto se debe a problemas con el ego, de sentir cierta superioridad, o que la opinión importa más que la del resto, y al simplemente resultar ser
Ujú. Sí.
no sé, silenciado, eh, siento que estas personas lo miran como ser ridiculizado.
Ujú. Claro.
Y entonces se sienten atacados y frustrados.
Sí, muy bien. Ahora sí que es un tema que sí, hay que enseñarse, ¿no?, desde, eh, eh, muy pequeños, yo creo, a tener ese respeto, a saber escuchar, y también saber cuándo, eh, poder interrumpir en algunas ocasiones que es necesario, ¿no?, pero bueno, ha sido interesante que me hayas comentado esta experiencia que has tenido tú y, eh, ha sido un gusto.
Sí, por supuesto, no te preocupes. A a mí también me gustó mucho esta conversación, y espero hablar co pronto con usted.
Claro que sí, hasta pronto.
Hasta luego.